ま、仕事って、1人で全部勿論出来る訳ではないので、色んな人にやってもらって、まあ、委任して任せて、ね、やって頂いて、ね、管理だけすればいいとかって言う、ま、内容にも言えますけど、したいと思うんですけど、なんか、やっぱり、だ、管理の仕方が悪いのか、依頼の仕方が悪いのか、委任が上手に出来ていないのか、ちょっと、こう、バランスが取れない事がありましてですね。今日は、ちょっと、その点について、お話を聞いて頂いて少しアドバイスが頂けたらと思います。
はい、ん。 うーん。 はーい。 はい。 うーん。 はい。 はい。 ああ、もちろんです。はい。じゃ、ちょっと詳しい、うん、と、内容などお聞かせされてもよろしいでしょうか？はい。
はい。あの、凄く単純な、まあ、ええっと仕事を私は依頼したつもりだったんで、つあの、えっとはい、会社の
えっと、はい、何かあ、会社内ですね。はい。
はい、会社です。それで会社の中で、あの、カーペットをひいている所と、まあ、通常のちょっとタイルのような所があるんですけど、まあ、あの、使っていると勿論汚れてくるし、あるいは皆さんが、なんかコーヒーをこぼしたりとかってシミが出来てる所もあるので、ま、1年に2回ぐらいは、ちょっと、あの、ディープクリーニングをするんですよね。で、まあ、その時もうそれぞれに、タイミングによって、ま、業者を何社か、あ、見積をもらって、ま、その中で決めてってやって頂くんですよ。で、まあ、それをくあの、いつも自分で見積りとか取ってやってたんですけど、今回はちょっとあの、えっと、自分の部署の1人の人に、ま、こうこう、こう言う内容でって言って、ええ、まず、あの、見積りをこの内容で見積りを取って下さいって言うのをお願いしたんですね。
はい。はい。 うーん。 ああ、はいはい。 うーん。 はい。 はい。 はい。 はい。 うーん。 はい。
うん。で、ま、そう言う、えっとクリーニングの会社って、じゃあ、えっと、そんで床が、例えば、カーペットであるのか、タイルであるのか、あるいはその広さがどれくらいかとかね。じゃ、そのうん、床のう、そうなんですよ。それで、あと床の上に何か物が置かれていいるとね、ま、掃除に時間も掛かるので、ちょっとそう言う状況とかを詳細を勿論あの、渡した上で見積りってもれ
ああ、なるほどなるほど。結構条件があるんですね。うんうん。 はい。 うんうん。ああ、あ、なるほど。詳細は、その方に、もうもう作った実じょ状態で渡されたんですね。
はい、そうなんです。ただ一つがですね、その面積なんですよ。掃除をする面積。あの、私は、えっと、面積をたまたまですね、あの、元の面積がフィートで書いてあったんですよね。
うーん、はい。 ああ。 はい。